で、今うんうん、繰り返しになっちゃうんですけど、歩けるようになったとはいえ、なんかやっぱり、その、エアロビとか、いわゆる運動運動然とした運動ってゆんですかね、みたいなのって、多分体力とか、その、治りとか的にはもう全然やっても良くはなってるんですけど、なんかやっぱり怖いんですよね。
うん。 うん。 ふんふんふん。 はい。 そうですよね。で、その、あの、1年前とかってゆってましたっけ？1年前にやっちゃって、で、もう、こう、なんてうゆんしょう、機能的には同じぐらいの強度の運動ができる感じですか？
はい。 はい。 あ、うーん、ももうちょっと、まあ、ちょっと抑えめではあるんですけれど、一応、その、歩くことはできる、ジャンプはなんとなくできるみたいなぐらいですね。走るのも、あの、ジョギングぐらいの速さならできるっていうぐらいです。なので、あの、100%の回復はしてないですけど、別にその、やっても問題はないってゆう
もうちょっと。 うんうんうん。 うんうんうんうん。 走るのは？ おお、ほうほうほうほう。 うん。 ほお。あの、あれですか、でも、やっぱり元からエアロビをやってたってことは、そうゆう運動とかも好きで、ほんとはやりたいって感じなんですか？
段階、はい。 うん。 うん。 やりたいんですけどね。なんか、ま、もちろん、その、アキレス腱切るって相当特殊なので、また切る可能性あの、再断裂とかって、その、時期があって、しやすい時期があるんですけど、そこはもう通り越えたので、心配は基本的にはないんですけど、なんか、また切っちゃったらとか、なんかまた別の怪我したらとかって思うことのほうがなんかおっきくなっちゃって、うーん、はい。
うんうんうん。 いや、はい。 はい。 ほ、おお。はいはいはい。 そうですね。<sniffs> 今は、その診察っていうのはまだ行かれてるんですか？経過観察みたいな。
あ、そですね、今も週1回リハビリには行ってて、ではい、診察は、まあ、2週間に1回ぐらいなんですけど
あ、リハビリに、うん。 うんうん。ああ、そこでは、診察では、なんか、どんな風に言われるんですか？もう戻りましたよ、とかって。
うん。 あ、もう、あの、体は普通に動かして、あの、できる範囲で動かしてもらって大丈夫です。で、できればその、筋力とかつけるん、つけた方がいいので、まあまあ、あの、できる感じで運動はしてねってゆう風に言われてはいるんですけど。はい。
ああああ、うんうん、うんうん。 うん。 ああ、うん。そうなんですね。じゃあ、あの、やらない方が、あの、筋力も落ちていくし、あの、良くないってことなんですよね、きっとね。出来ればやった方がいい。
うん。 うん。 そうですそうです。 はい。
うんうんうん。でもそこがちょっと、1歩を踏み出すのが怖いですよね。
そう。